Kung ano ano ba? Ang sa akin Ano eh, may ina-applyan po ako tapos ano sabi ko 'pag hindi 'to gumana, eh di ano plan plan B. Tapos 'Pag hindi pa din eh 'di plan B. Opo kung sa ano, may nakaano ka. May may nakareserba kang plano para ano, um, maging okey yung mga pangarap mo. Mm, totoo po.
Oo. Plan B <chuckles> iba naman, ibang mm. Para hindi ka natetengga, ay galing. Very good idea yan. Ayun naman, ako
Mm. Kung saan eh, kon ang tawag po dun contingency plan.
Ay ang galing naman, saan mo naman natutunan yan? At may Plan A, Plan A.
Dun sa ano sa movie na, ano nga yun? Yung kay yung tungkol kay Abraham Lincoln.
Ah, anong ano? Sige nga hanapin ko nga mamaya yan, 'pag naalala mo yung title, ah. Ganda eh, hmm. Oo maganda yung ganyan, kasi kumbaga hindi ka matetengga, 'di ba? Kung hindi gumana yung una mong plano, may pangalawa kang plano, 'pag hindi pa rin gumana
Sige po, check ko po. Mm. Hmm.
Pangatlo, ah, na naririnig mo ba lagi yun? Naririnig ko sa TikTok 'to, eh. Ah, if it didn't work, then at least we tried, 'di ba ganun? <chuckles> Sabi ganun, ano yung title nya?
Mm. Mm. Opo. Ayun, naalala ko yung title. Mm. Lincoln po.
Ah, sige hanapin ko, parang as in Abraham Lincoln 'yung apelyido niya? Ay, sige mamaya ana anuhin ko nga yun, kasi gusto ko yung mga ganyan yung, nai-inspire ako sa mga pinapanood ko. Kasi marami pa tayong mga pangarap sa buhay, 'di ba? Hindi natatapos sa ano lang eh, makatapos ng pag-aaral. Ako kasi yung mga anak ko malalaki na.
Opo. Mm. Mm. Mm.